えっとコーヒーを入れて、で、ま、あの、朝ごはんをちょっと食べるっていう感じですかね。その、コーヒーを飲みながら。
ああああ。 その朝ごはんは、もう、パッとできるものなんですか？
えと、朝ごはんはヨーグルトと、あの、グラノーラとか、そういう、あの、手間をかけずに、あの、食べられるやつにしているので
うん。 ああああ。 うん。 あ、じゃあコーヒーを出したら、もう、その、出すだけのものを出してコーヒーと一緒にいただいてっていう感じ。はあはあ。
そうですね。そんなはい。 うんうん。そうですね。そんな感じですね。はい。
なるほどですね。その後も順番がありますか？
その後、うーんと、ま、だいたいこんなことをやりながら
はい。
えっと、食事とか一通り終わったら、その、なんでしょうね、えと、もう1回歯をあの、歯を磨くまでいかないのかな？なんか、こう、簡単にちょと、こう、食べたものが口の中に残っていると、ちょっと嫌なので、簡単にすすすすぐというか、簡単に磨くというか <sucks teeth> をやって、えと、着替えてみたいな感じかな。
うん。 なるほど。 うーん。 はい。 あっ、なるほどですね。
あっ、うん、そんで、あれですね、ご飯食べた後にひ髭を剃りますね。
ああああああ。ご飯食べたら髭を剃って歯ブラシをしてお着替えをするみたいな感じですね。じゃそれってすごくいい流れだったかと思うんですけど、あの、いつ、こう、ルーティンが出来上がったとかあるんですか？
うんうん。 はい。 そうですね、はい。ま、そんな感じですね、はい。 うんうん、はい。 えっとですね、いつなんでしょうね？会社勤めをして、ま、20代後半ぐらいかなと思うんですけど。
うん。 はい。
なんかそれまでは、ううん、なんていうか、ま、取るものもとりあえず、あの... 出るという感じ。朝出発するっていう感じだったんですけど
ああ、とりあえず起きて行くぞみたいな感じだったって、はい。
うーん、そうですね。うん。なんですけど、やっぱりそうすると、なんか色々、あの、忘れ物したりとか
そうですよね。
うん、なんか、こう、良くないことが起こるんですよね。で、精神的にも、こう、なんというか、ヒヤヒヤしながら、なんか、遅れないかとか、なんか、していることが多かったので
うん。 ああ。 うん。